De points de repère par rapport à nous, où on l'a vu grandir. Enfin en tout cas moi je l'ai vu, heu, où il y en avait pas, où ça a commencé à exister, où maintenant c'est, heu, le truc
OK. Mmh mh. Oui.
tu sais ils ont pas le point de repère d'avant. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, il y avait déjà ça en fait.
Ah, bah, oui, c'est ça, beh justement. Mmh. Oui, c'est pour ça que je je dis que c'est peut-être en fait c'est un problème de société qui n'est jamais, heu, tout nouveau parce que ces jeunes d'aujourd'hui n'ont pas eu connaissance à des à à ce qui était avant et heu, la réaction peut-être de ces jeunes est, heu, inconnue i par rapport aux personnes, heu, qui ont des qui ont connu cet avant
Exactement. Oui c c'est c'est aussi surtout que c'est oui c'est hyper compliqué de d'expliquer à quelqu'un, heu: «Oui mais cette personne en fait elle veut pas du bien, elle est juste là pour t'exploiter
et donc, heu, c'est peut-être pour ça qu'il y autant de problèmes. Mmh. Elle te veut pas du bien. Mmh.
alors que, heu, beh concrètement toi tu la connais pas».
Mmh mh.
Et elles font alors autant, tu sais, elles se montrent un peu partout sur leurs réseaux sociaux, les trucs comme ça, autant elles restent aussi très dis très discrètes, heu, sur certaines part sur certaines parties de leur travail, tu vois?
Oui. Heu, s quelle cer quelle partie de de leur travail?
Beh, ce qu'elles gagnent, heu, avec qui elles travaillent machin, tu vois? Donc, heu
Ah! Oui. Bah, heu, c'est pas ça qui va les faire, heu, gagner de l'argent, je pense.
Alors ça leur fait pas gagner de l'argent
Mmh. Oui.
mais par contre ça si tu savais en fait combien gagnait tu en as des tu as as des créateurs de contenu, que ça soit sur YouTube, sur Twitch en fait qui te disent combien leur rapportent, heu, les collaborations qu'ils font, les trucs comme ça tu vois, ou une vidéo, combien ça leur rapporte.
Une vidéo. Ouais. Mmh.

Et hem OK.
Et du coup, tu tu écoutais un peu ces personnes
Mmh, mmh mh.
hem en fait, enfin, tu écoutais ces personnes. En tout cas, tu t'intéressais à ces personnes parce que ce qu'elles faisaient, c'était intéressant. Tu t'es tu t'intéressais pas à ces personnes parce que, heu
OK.
elles, elles allaient à Dubaï ou parce que, heu, ci ou ça, tu vois?
Elles allaient, heu, voilà, elles avaient une vie, heu, elles avaient une vie complètement, heu, irréaliste finalement, hein? OK.
Exactement. Bah là oui. Là, heu, là elles ont une vie qui est complètement irréaliste, pour le coup. Donc, heu
Mmh. Mmh, <inhales> mmh. Mmh mh. <chuckles>
On peut pas dire que leur vie, elle soit très intéressante, hein. Moi, je comprends pas les gens qui regardent des influenceurs sur les réseaux sociaux, hein.
Ah bah, tu sais, heu, on on on sait je sais pas. Mais enfin, je comprends pas moi non plus, donc, heu, c'est pas quelque chose qui me mmh mh. C'est pas quelque chose qui m'attire finalement là-bas.
Tu sais que tu non mais voilà, c'est je veux dire, que tu suives une personne à la limite, tu vois? Tu suis une personne, tu suis un peu ce qu'elle fait machin, tu aimes bien ce qu'elle fait, OK
Mmh. Oui.
de là à écouter ce qu'elle dit, heu à à acheter tout ce qu'elle te dit d'acheter, machin, j'ai j'ai envie de dire: «Heu, pense par toi-même, quoi. Enfin
<laughs>
c'est c'est nul, heu, je suis désolé, c'est nul».
<laughs> Ah, ils ont ils ont oublié qu'ils avaient du libre arbitre, tout simplement.
écoute, heu, écoutez pas les influences, quoi. Bah, c'est un peu bah, j'ai tu sais, j'ai un peu l'impression, quoi
Mmh.
mais c'est grave quand même d'oublier que tu as du libre arbitre.